Yani, aslında, istersen güne uyanma rutinimle başlayalım. Eee, ben aslında şey yapmaya çalışıyorum; yani, bazı insanların işte hafta sonu, hafta içi, iii, farklı rutinleri olabiliyor. Ben vücudumu aslında bir, sabit bir düzene oturtmak ııı, başladım bu aslında, olaya. O yüzden ben düzenli olarak her gün, eee, 07.30'da uyanıyorum, eee, hafta sonu çalışmayacak olsam bile. Artık bu benim vücut saatim gibi oldu aslında. Eee, oradan başlıyorum.
Lütfen. Hı hı. Olabiliyor evet. Ha, ilginç. Tamam. Hı hı. Yeterli oluyor yani. Sabah 07.30'a kadar. Eee, peki, gece yatış kaçta oluyor? Yani, kaç saatlik bir uykudan bahsediyorsun?
Hı hı. Hı hı. Ya, aslında o birazcık değişiklik gösterebiliyor ama uyanma saati gerçekten insanın, eee, o biyolojik saati, iii, etkili olabiliyor. Ama genellikle böyle 23.30 gibi böyle yatağa giriyorum işte, birazcık kitap okuma vs. Artık o gün gün yorgunluğuna göre, ne zaman uyursam şeklinde oluyor, aslında.
Hımm. Tamam. Anlattıklarından anladığım kadarıyla, aslında, hani, kaç saat uyuduğuna odaklı değilsin ama sabah kalkış saatine odaklısın. Belki günü planlamak için, belki vücudunu buna adapte etmek için. Eee, peki, hafta sonu da aynı şekilde devam ediyorum dedin. Yani, bu oturtmuş olduğun düzen, sana yeterli oldu mu? Bir yorgunluk hissediyor musun? Biraz daha uyuma isteği isteği olduğu oluyor mu, hafta sonları? Özellikle bazı insanlar bunu u-uzatabiliyor çünkü.
Evet. Evet, gerçekten öyle. Hı hı. Hı hı. Aslında, eee, evet. Hı hı. Eee, dediğim gibi, mesela b bazen, mesela hafta sonları arkadaşlarımla dışarı çıkabiliyorum. Ya, böyle durumlarda mesela yeri geliyor, evde eve 02.00'de, 03.00'de falan geliyorum. Ama yine, mesela sabah yedi buçukta uyanırım. Vücudum çok yorgunsa şey yaparım, gün içi uykuları yaparım. Hatta buna İsmet Uykusu derlermiş, İsmet İnönü de böyle gün içerisinde arada kestirirmiş falan. Eee, bazen böyle gün içerisinde, eee, 40 dakikalık uykular, eee, insana gerçekten iyi geliyormuş ama, mesela, araştırma okumuştum bir yerde. Mesela, "Bunu 1,5 saat gibi uzun periyotlara yaymayın." diyordu, mesela. Gerekirse 30-40 dakikalık 2 tane cycle şeklinde yapın ama daha fazla uzatmayın, şeklindeydi. Ben de, eee, çok uykusuz kaldığımda öyle yapabiliyorum.
Evet. Tabii. Anladım. A. An Öyle mi? <chuckles> Evet, enteresan. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet.